Bah, le travail d'aujourd'hui, heu, il paye moins que dans le passé, hein, surtout, heu, avec l'in
Oui. Ça, c'est un fait, heu, c'est c'est incroyable, c'est pff.
Ouais. Ah oui, moi dans mon domaine, heu, j'ai et c'est c'est c'est incroyable, c'est c'est c'est du simple, heu, au double, heu. Heu, moi par exemple, heu, je donne des cours, heu, en ligne, des cours, heu, particuliers. Heu, Il y a il y a 10 ans, heu, je prenais, heu, 50 $ pour, heu, 50 $ quoi, de l'heure.
Ouais. Oui. C'est des cours de de français tu donnes, heu, de l? Ouais? D'accord.
Ouais des f des cours de français et heu, mais maintenant, heu, il y a plein de gens qui proposent leurs services pour, heu, pour 20 $ ou qui sont dans d'autres pays où le niveau de vie est moins cher
C c'est ça, on a on a aligné, heu, vers le bas en fait, hein? On
Voilà! Don ouais donc heu, c'est et et il y a des il y a il y a carrément des entreprises, heu, pour lesquelles, heu, on on on on travaille qui payent, heu, au lance-pierre. Carrément, heu, le SMIC ou même moins que le SMIC. Heu, c'est c'est
Oui. C'est, heu, c'est terrible. Tu s tu sais aussi, heu, j'habite au Portugal. Heu, il y a les les jobs, ça peut être 6 € de l'heure! Je sais pas si tu te rends compte! Et les loyers ici, ils sont à ils sont comme en comme en France en fait, c'est très très cher, au niveau des loyers. Donc c'est tout de suite, heu, 800-900-1000. C'est plus qu'un salaire! Tu vois? Un loyer, c'est plus que le salaire, heu, moyen, heu, ici. Tu te rends compte?
Ouais. Ouais ouais, non mais un t Ah ouais! Ah! Ah oui, alors c'est difficile de jouer, heu, de de vivre, heu, au Portugal, ouais. Il faut avoir un travail qui est qui qui qui est pas issu du Portugal quoi. Qui est
Heu, le Portu Exactement. Il il faut, heu, je pense que c'est ce qu'il s'est passé, heu, beaucoup en fait de de personnes qui venaient, heu, de retraités français par exemple qui sont venus. Parce qu'au niveau des impôts ils ont mis en place, heu, heu, beaucoup moins d'impôts à payer en fait. Donc heu, beaucoup de de retraités sont venus vivre ici et donc ont acheté tous les logements. Tu vois?
Bah. Ouais. Ouais. Ah bah, ça peut être l'idéal pour, heu, le ah oui il va d ça fait augmenter le prix, c'est ça? Et ouais.
Voilà! Voilà! C'est-à-dire que pour pour pour les pour les retraités, c'était super, tu vois? C'était une, heu, une opportunité de rêve! Et pour les locaux? Ouais. Pour les locaux, c'est pas ça, hein, heu, je c'est c'est quasiment impossible pour eux de se loger, tu vois? C'est, heu, c'est c'est vraiment un problème, heu, énorme.
Ah. Ah! Ah. C'était une aubaine? Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ah oui! C'est c'est comme où où habite, heu, ma mère, elle habite, heu, en campagne et pendant un temps, il y avait plein d'anglais qui achetaient les propriétés et heu, parce que c'était pas cher du tout et puis ça avait fait augmenter le prix des des propriétés. Ouais.
Mmh mh. Mmh mh. C'est ça. En Bretagne, c'est arrivé ça aussi. Je suis breton de d'origine et en Normandie aussi, je sais. Heu, dans dans quelle région elle se trouve, heu, ta maman?
Ouais.